Du weißt ja auch gar nicht so genau, was die eigentlich sehen. Innerhalb von ’ner Minute können die ja schon 5 Videos gesehen haben, die total n quatschig waren. Also die beeinflussen auf jeden Fall, ne?
Ja. Genau. Ja. Ja, Ja, ja. Ja, ja und ja, es ist ist halt, äh, „jung, hip”, und die denken so ich meine, ich bin mir sicher, wir hatten auch solche Sachen hier und da, aber de da gab's nie so einen riesen influence, ne? Ja, ja.
Ja. Mhm. Aber es war Ne, ne, ich denke auch. Also, ich kann mich noch erinnern, so meine Freundinnen haben da letztens erzählt: „Ja, damals, da wollten wir alle dünn sein und so.” Und zwar ging's dann um diese hm, wie hieß die denn noch mal? Da gab's so 'n 'n 'n Supermodel, die war immer so ganz dünn. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, ich weiß es nicht mehr, wie die heißt, aber, ähm, da da haben wir halt Bravo gelesen und dann waren halt Fotos drin ja. Da waren Supermodels drin und die Superstars und so und die waren alle ganz dünn. Äh, ja, das hat dann halt beeinflusst, aber Mhm.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Aha. Was? Mhm. A Aha. <snorts> Keine Ahnung. Ja, ja. Na. Aha. Mhm. Die Bravo, da Ja, ja. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, aber schau dir an welche welche Zeiten waren das denn? Wenn sie als sie ganz dünn und dürre waren und so richtig knochig, das war doch in den 70ern.
Ja. Ach ja, war das in den 70ern? Ah, da waren sie noch knochiger, okay.
Die 70ern Ja, da da fi da fing das an. Und in den 70ern in den 70ern war's auch der dicke Zoff zwischen Männern und Frauen. Und <coughs> Frauen wollten ja auf die Arbeit sein ihre eigenen Rechte und dementsprechend, da je knochiger und dünner 'ne Frau ist, je mehr braucht sie die „Beschützung eines Mannes”, und man kann mit ihr tun und lassen, was man will. Das war so
Aber warum denn eigentlich? Ja. Ja. Ja, ja. Ah.
hinten im Kopf drin. Da kam was her, deshalb sahen die alle aus wie die
Ah.
wie die wie äh, wie dein wie ein Skelett, ne?
Ja, krass, okay, da habe ich das gar nicht so. Ja, ja, okay.
Das musst du dir vorstellen. Leute denken sich da nicht die denken nicht drüber nach, wo das herkommt
Du meinst, es war eigentlich 'ne Strategie so mehr oder weniger?
Ähm, ja, entweder direkt oder wahrscheinlich, äh äh, hinten im Hirn hat sich das so entwickelt. Und das das wollten ja, Männer und die Frauen sagen dann: „Ja, das machen wir”, und dann sahen sie au aus wie die Idioten. Ja, so. Ja.
Hm. Ja. Mhm. Ja, wie blöd. Achso, ja, okay. Krass, ne, was ma alles so ja, ja, was es g Mhm. Hm, schönes Gespräch, danke. Tschau.
Na ja, total, total, brutal. Aha. Ja, du, bis später.